Iya iya, tapi Kak, eee, minyak kelapa sama minyak kelapa sawit itu berbeda berarti ya?
Beda, kalau minyak kelapa sawit kan kelapanya kelapa sawit Kak, yang kayak, eee, bijinya kecil-kecil tuh yang, seperti landak gitu ya itu buahnya seperti itu tuh kelapa sawit, kalau minyak kelapa itu kelapa ini, ya kalau masih muda dijadiin, minuman, ya kalau udah tua jadi kelapa santan, gitu jadi memang, itu dia gitu jadi me kalau mereka mengolahnya kan masih tradisional tuh, jadi suka ada tuh di pinggir-pinggir jalan, di apa, kelapa-kelapa dijemur dulu gitu, dijemur dijemur, a kalau pas waktu itu aku tanya, "Eh, ini buat apa nih kelapa dijemur?" "Dijadiin minyak Mas," gitu, "Oh dijadiin minyak," gitu, jadi ketika udah kering di kayak diperes atau diblender gitu jadi nah itulah keluar namanya minyak kelapa, itu wangi banget Kak kalau untuk dimasak gitu.
Iya. Wah, oke oke. Kelapa yang buat diminum? Oh. Oh itu. Mmm, oke oke, aku jadi inget deh Kak minyak kelapa itu kayak Barco bukan sih Kak kalau di supermarket? Lumayan mahal kan itu kan harganya. Iya mahal itu <laughs> minyak kelapa coconut oil ya <laughs> makanya enak ya, tapi kalau makan di Selau Sisan di Gorontolo murah ya Kak kayaknya ya? Minyak kelapa itu.
Nah iya makanya harganya lebih tinggi kan. <laughs> Wah aduh, iya itu dia Kak, mhm. Produksi ini pribadi kayaknya Kak, lebi heeh lokal. Mhm.
Lokal ya, oke oke. Nah tapi Kak, Kakak tuh termasuknya orang yang senang berbagai macam makanan atau senang yang milih-milih sih Kak sebenarnya?